そうなんですね。じゃあ、ほんとに、こう、なんて言うのかな、普段は、あの、みんな、しか、学校でそれぞれが忙しくて、なかなか、こう、集まるような機会とかなかったけど、まあ、ほんとに、その土曜日、みんなで集まって、美味しいものを朝から食べて、で、それだけじゃなくて、こう、あの、まあ、世間話っていうか、お話、共有
うーん。 はい。 うーん。 はい。 ええ。 うーん。 そうですね、うーん。
されたんですね。
だから、ま、週日はね、ちょっと顔を、朝出る前に合わせてもそんなにゆっくりと話をする暇もなく、みんなバタバタとね、仕事があったり、学校の時間ももちろんあるので、出ていくんですけれども、その、まあ、週の、ええ、せめて土曜日だけは、こうあの、別にね、そお風にしようとか決めて誰かが言い出したとかゆうわけでもなかったんですけど、ま、その、土曜日の朝は、みんなで、あの、集まってってゆう時間になってましたね。
うん。 はい。 うんうん。 ああ。 なるほど。 うんうん。 そうなんですね。ちなみに、その、まあ、例えば、こう、走って、その後、こう、おうちに帰るじゃないですか。その時っていうのは、こう、どういった気持ちっていうか、こう、あの、感情だったんですか？
うん、うーん。 はい。 うーん。はい。 はい。 <laughs> まずは、あの、結構な距離まあ、小学生にしてはですけど、結構な距離を走っていて、その集合場所も結構、あの、かかるんですよ。うーん、とてもじゅうごふんとかそんな時間じゃないんですよ。だから往復の時間、うん、走っている時間。だから、も、お腹がもうペコペコでとにかく帰ってくるんですね。それで、あの、扉をまず開けると、あの、<chuckles> 電気ストーブの上でパンを焼いた、なんとなくこんがりとしたいい匂いがまずしてくるんですね。だから、「ああ、お腹空いた、早く食べたい」っていうの、まず、あるんですね。<chuckles> ま、食いしん坊だし。え。<chuckles> ま
うん。 はい。 あ、はい。 なるほど。うんうん。 はい。 あ。 いいですねえ。 うん。 なるほど。じゃあ、ほんとに、こう、疲れて、まあ、あの、お腹も空いて、なんか、「ああ、早くおうちに帰りたいな」っていう感じで、で、と扉を開けると、そこから、ふわんっていう感じで匂いがして。うんうん。
うーん。 はい。 うーん。うん。 はい。 そうなんです。で、その次に、まずは、こう、匂いで刺激されて、で、家に入ってきて、その、みんなが集まっている部屋に来るわけだから、みんなが集まっていて顔も見えるし、「あ！みんないるじゃん」っていう感じで、「ただいま！」って言うような、はい、うん、こういうふうにみんなと集まって、そこで会話が楽しめたり、弾んだりするという感じでしたね。
はい。 うん。 あ、はあ。 うんうん。 なるほど。